'Yon nga eh, yung problema, hindi wala na talaga ako, parang nagiging, ah, sapat na na tulog. Like, ah, kunware kapag, hmm, dahil ang work ko magsisimula siya ng parang 10:00, tapos mag-e-end siya ng 5:00. So, tra-try ko naman mag-nap ng, 5:00 to, ah, to 6:00 tapos yung 6:00 to 7:00, 'yon na yung time para mag-prepare naman, para sa school. So, 7:00 makaka ah, tapos 7:00 to 8:00 ayan yung, bibiyahe ako papuntang school. So, meron akong 1 hour before, ah, before pasok, tapos, ah, after naman ng pasukan, uwian, makakauwi ako ng 5:00 dito sa bahay, matutulog ako, 6:00 hanggang, ah, kumbaga parang 9:00.
Mm. Mm.
Hanggang 9:00 PM. Tapos 9:00 PM to 10:00 PM, parang do'n naman yung, ah, kakain ako gano'n, mag mag-so-social media, 'tas balik na sa sa work. So, 'yon lang yung parang tulog ko kasi, lagi, mm.
Mm. Oh, okey. Ayun. Alam mo, para mapataas mo yung enerhiya mo, at mapahusay mo pa nang maayos ang focus mo, siguro ang maipapayo ko sa'yo, unang-una siguro diyan, yung ayusin ang pangunahing, ah, kalusugan mo, 'di ba? Ang pinakamadalas kasi na dahilan kaya, ah, mababa yung energy natin, kasi kulang tayo sa tamang maintenance ng katawan. Unang-una na diyan, yung sapat na tulog, ito yung pinakamahalaga talaga. Dapat sikapin mong matulog ng mga 7 to 9 hours bawat gabi, mak magtakda ka ng oras ng pagtulog at paggising kahit weekend, para masanay yung, ano mo, ah, yung body clock mo. Iwasan mo rin yung screen time sa, isang o sa isang oras bago matulog, kasi alam mo naman na, ah, yung blue light, ah, nakakasira 'yon sa kalidad ng tulog mo, 'di ba? Kaya iwasan mo yung screen time 'pag matutulog na. Tapos
Mm. To Mm. Mm. Totoo. Mm. 'Yon nga eh.